صراحة يعني أنا في مشكلة كبيرة أوي بتقابلني وبجد حاسّة إن أنا تايهة طول الوقت وحياتي متشقلبة بسببها. أنا من بعد ما اتخرجت وأنا مش عارفة إن أنا أنام نوم منتظم أبدًا بالعكس؛ يعني أنا بانام طول النهار وصاحية طول الليل. حتّى جرّبت قبل كده كذا مرّة إن أنا مثلًا أحاول أحل المشكلة دي ما عرفتش أبدًا. وبجد الموضوع ده ضغط عليَّ بشكل كبير جدًا، مأثر على مزاجي ونفسيتي طول الوقت. فكنت محتاجة إن أنا أتكلّم مع حد يقدم لي نصيحة، يمكن ألاقي حل لمشكلتي دي.
إمم. إمم. إمم. أنا متفهمة طبعًا بجد إحساسِك، يعني فكرة إن أنتِ يومِك نومِك يبقى ملخبط ده هيبقى أصلًا فعلًا زي ما أنتِ قُلتِ مخلّيكِ دايمًا مضغوطة أو متوتّرة، وحاسّة إن أنتِ مش فايقة كده ومش بطاقتِك ال اللي أنتِ متعودة عليها فعلًا، أنا متفهمة ده كويّس أوي. بس خلّيني أسألِك، أنتِ أصلًا كنتِ قبل كده مثلًا ماشية على روتين معين، كنتِ بتصحي في أوقات معيّنة وتنامي في أوقات معيّنة؟ يعني احكي لي أكتر الوضع كان عامل إزاي، وبقى عامل إزاي دلوقتي؟
إمم. بصراحة قبل ما أتخرج، أنا كان عندي حياتي عادي جدًا، كان عندي دراستي كان عندي جامعتي. فبصراحة يعني كنت عارفة إن أنا عندي أوقات معيّنة باصحى فيها وأوقات معيّنة بانام فيها. كنت بانام بدري وكنت باصحى بدري، كنت باروح جامعتي وكورساتي كنت حتّى بابقى عارفة عارفة حياتي كانت منظمة. مرّة واحدة مِن بعد التخرج حاسّة إن أنا بقيت عايشة في عشوائية تامة، بجد، مش عارفة العشوائية دي جات لي منين وإمتى وهتنتهي إزاي. حاسّة إن أنا خلاص بقيت عايشة اليوم بيومه، مش عارفة أعمل أي حاجة، ما عنديش نظام واضح حتّى، بالعكس شايفة إن أنا ما عنديش أي حاجة، أنا مش ورايا أي حاجة، أنا هانام بدري ليه، هاصحى بدري ليه؟ فبصراحة حاسّة إن أنا مقضية حياتي كلّها نوم، وبجد بيبقى عندي مشاوير كتير مهمّة، حاجات محتاجة أخلصها. أنا مش عارفة أرُوح أطلّع شهادة التخرج بسبب إن أنا مش عارفة إن أنا أضبط نومي، بجد، يعني الموضوع واصل معايا لحتة صعبة أوي.
أيوه. إمم. فاهماكِ. ياه! إمم، إمم، لأ واضح من كلامك فعلًا ال الوضع فعلًا ملخبط لِك الدنيا جدًا، ومخلّيكِ فعلًا مش قادرة إن أنتِ أصلًا تعملي حاجات معينة أو مشاوير يعني، لدرجة إن أنتِ فعلًا ما خرّجتيش شهادة التخرُّج لغاية دلوقتي، عشان مش عارفة فعلًا تصحي بدري تروحي مثلًا في الأوقات بتاعة الكليّة ال خدمة ال يعني الطلاب أو العملا يعني بيبقوا ش فاتحين فيها أو كده أنا متفهمة ده بجد. بس طيب أنتِ حاولتِ قبل كده إن أنت تضبطي الموضوع مثلًا أو حاجة، يعني حاولتِ إن أنتِ تجربي مثلًا إن أنتِ آآ، تعدلي اليوم تاني أو كده والّا لسه مثلًا مش عارفة تضبطي الموضوع؟
إمم. بصراحة يعني جربت كتير أوي- بجد يعني- أنا حاولت إن أنا أطبّق، عشان مثلًا أفضل يومين متواصلين ونومي يتضبط، فضلت يومين كاملين ما بانامش وبرضو نمت تاني يوم الصبح. فاللي هو بجد أنا مش عارفة، حاولت كل الطرق، حتى خليت مامتي تصحيني، بدأت إن هي تتعصب عليَّ لدرجة إن أنا مش قادرة أصحى، مش قادرة أقوم، أقول لها: "ماشي." وأرد عليها، أوّل ما تمشي بس أرجع أكمّل نوم تاني، مش قادرة إن أنا أفوق، طول ما أنا بجد صاحية الصبح مثلًا أو تصحيني، مع إن هو مش بيبقى بدري أوي، بالعكس بيبقى مثلًا ممكن الظهر، العصر، بتحاول تفوق فيَّ بأي طريقة، مش قادرة إن أنا أفوق، بالعكس باحاول إن أنا عندي كسل وخمول مش عادي. مش عارفة أبدًا إن أنا أركّز والّا أفوق، يعني باحس إن أنا مهما عملت مش قادرة إن أنا أفوق.
إمم. أيوه فاهماكِ. إمم. أيوه فاهماكِ، يعني فكرة إنّها مثلًا تحاول إنّها تصَحّيكِ، وبقى ت أنا فاهمة كويّس أوي بقى، الأمهات لمّا يقعدوا يزعَّقوا، ويصرَّخوا، اصحي بقى، ووراكِ كذا وما اعرفش إيه، وأنتِ برضو ما يفرقش معاكِ فعلًا، تقومي مكملة نوم، ده واضح إن أنتِ فعلًا، بتبقي خلاص بقى مش قادرة، أنتِ يعني، النوم مسيطرعليكِ فعلًا تمامًا، أنا متفهمة ده بجد فعلًا. طب أنتِ بقى، بتعملي إيه أصلًا قبل النوم؟ يعني احكي لي كده، روتينِك دلوقتي، في يومِك، عامل إزاي؟ هل مثلًا بتقَضِّي حاجة، مثلًا بتعمليها بالليل، بتسهري على حاجة معيّنة، أو كده، فهّميني أكتر برضو قبل النوم، روتينِك بيبقى عامل إزاي؟
امم. بالضبط. بصراحة هو أنا ما عنديش روتين معيّن، أنا كل اللي أنا باعمله، إن أنا بامسك موبايلي، أقعد أقلب فيه، لحد الصبح، وبعدين أنام، لمّا ألاقي نفسي خلاص بقى صدعت، وعينيا وجعتني مِن كتر الموبايل، أمسك بقى الموبايل خلاص، أ أُدرِك مثلًا إن الموضوع بقى صعب عليَّ، أروح جاية خلاص، قافلة الموبايل، وأنام، هو ده اللي أنا باعمله. إنّما فكرة إن أنا يبقى عندي روتين واضح، لأ، هو بس الموبايل، أنا بس بادخل السرير، أروح جاية ماسكة الموبايل، أفضل أقلب فيه، وبس كده.
أيوه. أيوه. إمم، إمم. إمم، أنا فاهماكِ. لأ، واضح مِن كلامِك إن حتى يعني يبقى في حاجة مثلًا بتساعدك شوية إن أنتِ تنامي، أو يساعدك إن أنتِ أصلًا تنامي بدري أو كده، فيعني ما فيش حاجة ثابتة في حياتِك أو كده. يعني واضح من كلامِك إن الموضوع ممكن يبقى مثلًا مش متضبط أو ما فيش حاجة آآ يعني ثابتة في يومك مثلًا بتعمليها. طيب بُصي، ه هو بصراحة واضح من كلامك إن ممكن أنتِ محتاجة إن أنتِ ترتبي الموضوع شويّة أو ترتبي يومك شويّة. تبدئي إن أنتِ تعملي الروتين. يعني مثلًا، أنتِ بالليل خلاص بقى يعني خلينا نبدأ الأول إن إحنا نخلق روتين، وبعد كده نحل بقى موضوع إن أنتِ تعدلي يومك أصلًا وتبدئي إن أنتِ تنامي بالليل بدل ما تفضلي سهرانة أو كده. ممكن إن أنتِ تبدئي تخلقي روتين، يعني شوفي أنتِ بتحبي تعملي إيه مثلًا، في ناس مثلًا بتحب إنها تقرأ، في ناس بتحب إن هي مثلًا آآ تعمل تمارين، آآ حاجات كده، هوايات معيّنة يعني في حاج يعني بحيث إن أنتِ ذهنك يبقي صافي قبل النوم أو مثلًا لو أنتِ بتحبي مثلًا روتين معيّن مثلًا تعمليه لبشرتِك، لشعرِك، الحاجات دي برضو ممكن تعمليها، بحيث إن أنتِ تبدئي إن أنتِ تدّخلي حاجات كده معيّنة تخلي جسمِك يسترخي وتخلي دماغِك برضو تسترخي كده، ويبقى عندك صفاء ذهني شويّة. فاحكي لي أكتر برضو عن هواياتك، تقدري تعملي إيه بالليل أو تخلقي روتين عامل إزاي بالليل؟
إمم. آه. إمم. امم. بصراحة يعني أنتِ قلتِ لي دلوقتي إن أنا أعمل روتين حتى لبشرتي أو أهتم بنفسي حتى قبل النوم، أنا بجد يعني أنا باحب ده أوي. يعني أنا عامةً أصلًا عندي أنا باهتم أوي ببشرتي، عندي منتجات كتير أوي، بس أنا كنت باكسِّل. يعني فكرة إن أنا نومي مش منتظم، فباحس إن أنا بابقى رايحة للسرير أصلًا مش فايقة إن أنا أعمل حاجة ومش قادرة وطبعًا لما باصحى، مهما صحيت بجد بابقى خاملة جدًا، فباحس إن أنا خلاص، هو أنا هاعمل بقى روتين صبح والّا ليل؟ باحس إن أنا تايهة جدًا، من كُتر ما أنا مش منظمة أساسًا ولا يومي منظم. يعني مثلًا، بيبقى في حاجات معيّنة محتاجة إن أنا أستخدمها الصبح، حاجات معيّنة مست محتاجة إن أنا استخدمها بالليل، بس أنا مش بابقى متواجدة غير بالليل، فما باعملش غير هو روتين واحد بس، اللي هو بجد لما بابقى مثلًا بافوق مثلًا وأفضل فايقة شويّة باقوم بقى أعمله، اللي هو خلاص يومي بيبدأ حرفيًا. فباحس إن أنا خلاص، اللي هو أنا مش عارفة أعمل إيه؟ باحس إن أنا مش منظمة، باحس إن أنا حتى بشرتي بتبقى مرهقة وبهتانة طول الوقت، لأنه طبعًا أنا نومي مش منتظم، وده بجد بيأثر عليها كتير أوي، بيطلع لي حبوب في بشرتي. فأنا فاهمة كويس أوي إن حاجة زي كده بت بتخليني مبسوطة ومرتاحة، بس في نفس الوقت أنا برضو نومي مش منتظم يعني، فاهماني؟
إمم. أيوه. إمم. أيوه. أكيد. أيوه فاهماكِ. يبقى هنا فعلًا إن أنتِ محتاجة إن أنتِ تبدئي فعلًا عشان تعملي روتين أو فعلًا تضبَّطي الموضوع بالليل، هيبقى فعلًا محتاجين الأول، إن أنتِ تبدئي إن أنتِ تعدِلي نومِك شويّة. يعني مثلًا، أنتِ دلوقتي تقريبًا كده بتنامي ك الساعة كام بالليل تقريبًا؟ يعني بتسهري لغاية الساعة كام؟
إمم. يعني مثلًا لحد 7:00 الصبح أو 8:00 الصبح، بابدأ إن أنا أنام بقى. إمم.
و أُوه! كتير أوي فعلًا. لأ، طب بُصي إحنا مم أنتِ بقى محتاجة إن أنتِ تبدئي فعلًا تضَبَّطي الموضوع ده كويس جدًا. هاقول لك طريقة ممكن تكون تنفع معاكِ شوية، هي إن الحل إن أنتِ تدرجي الموضوع شوية؛ يعني لو أنتِ بتنامي دلوقتي الساعة 7:00 الصبح آآ، مثلًا بُكرة هتبدئي إن أنتِ تقولي، لأ أنا هانام الساعة 6:00 وهتصحي بدري ساعة. يعني، لو أنتِ مثلًا بقى بتصحي ت تقريبًا بقى أكيد بعد العصر مثلًا الساعة 16:00 أو الساعة 17:00 أو كده، هتقومي برضو صاحية بدري ساعة. وكل شوية تقدمي صحيانك وتأخري يعني نومِك، م بحيث إن أنتِ تعوضي بقى مِن هنا ومِن هنا، عشان تبدئي إن أنتِ مثلًا تنامي الساعة 00:00، الساعة 1:00، الكلام ده كله. فالموضوع هيمشي معاكِ بالتدريج كل شوية تنقَّصي ساعة، بحيث إن أنتِ توصلي آآ، لإن أنتِ تنامي في وقت فعلًا بالليل جسمك يرتاح، تعرفي إن أنتِ تخلقي أصلًا روتين أو كده. لأن خلي بالك برضو- على فكرة- النوم الصبح ده، مش بيخلي ال الجسم يسترخي ومش بيخلي الجسم يدخل في النوم العميق، اللي يخليه فعلًا فايق. لأن أنتِ بتبقي نايمة في النهار وفي الشمس أو كده، لأن الجسم متعود إن هو بيبقى واخد أصلًا آآ، كفايته في النوم أو إن هو بيسترخي في الليل، لأن في حاجة معينة في الجسم بتسترخي وبتاخد ال النشاط بتاعها من الاسترخاء بتاع الليل، السكون بتاع الليل نفسه يعني. فأنتِ محتاجة إن أنتِ تدَرَّجي الموضوع شوية. شايفة إن الموضوع ده ممكن ينفع معاكِ شوية؟
إمم. تمام. امم. بالضبط. امم. بصراحة آه، عندِك حق جدًا. خصوصًا إن أنا بجد- زي ما قلت لِك- أنا مهما فعلًا أخدت كفايتي مِن النوم ونمت كتير، برضه باصحى مش فايقة. يعني فعلًا منطقي ممكن يكون- زي ما أنتِ ذكرتِ- إن أنا عشان بانام في أوقات مش المفروض إن أنا أنام فيها، بانام في أوقات مش هتفيدني أصلًا مهما كانت، مهما نمت قد إيه ومهما مثلًا أخدت كفايتي مِن النوم، برضه هاحس إن أنا مش مستوعبة، مش عارفة إن أنا أفوق، فاهمة قصدي؟ يعني يمكن- زي ما أنت ذكرتِ كده- إن أنا فعلًا لما بانام بالليل، أنا جسمي فعلًا بياخد كفايته مِن النوم، ولما بانام الصبح، أنا جسمي ب يعني إيه ما بيقدرش إن هوّ يسترخي، ما بيقدرش إن هو يستوعب حاجة زي كده، فهمتيني؟
إمم. أيوه. أيوه بالضبط، يعني بجد فكرة إنّ أنتِ تحاولي على قَدّ ما تقدري، إنّ أنتِ تنامي الليل أكتر أكتر من الصبح، ده هيفرق معاكِ كتير جدًا عايزة أقول لِك بجد، وبجد هيفرق في نشاطِك وفي طاقتِك، يعني أنتِ حتّى لو حابَّة إنّ أنتِ ت بقى تنزلي المشاوير اللي وراكِ، تشوفي مثلًا لو حابَّة تروحي، آآ، تعملي مثلًا course جديد أو تبدئي أيّ مهارة جديدة عايزة تعمليها، هتبقي محتاجة إنّ أنتِ فعلًا تبقي مركزة، عندِك شوية طاقة تبدئي بيهم، الكلام ده كله. فبجد الموضوع هيفرق معاكِ تمامًا، وبجد برضه حاولي لو أنتِ مثلًا في كافيين بتشربيه أو كده، تحاولي على قَدّ ما تقدري إنّ أنتِ توقّفيه برضه قبل مثلًا، آآ 6، 7 ساعات قبل النوم، بحيث إنّ هو ما يأثرش معاكِ برضه في جودة نومِك. يعني أنتِ هيبقى في عوامل كتير أوي محتاجة إنّ أنتِ تضبطيها بالتدريج شويَّة، برضه لإنّ لو أنتِ قطعتِ كل الكلام ده مَرَّة واحدة، هتلاقي إنّ أنتِ مش مرتاحة برضه، وهتلاقي اليوم بتاعِك اتلخبط أكتر، وبدأتِ إنّ أنتِ تصَدَّعي أو كده. فَخُدي الموضوع بالتدريج برضه شوَيَّة شوَيَّة، لغاية ما تتعودي عليه.
إمم. بالضبط، عندِك حق، يعني بجد أنتِ لَفَتِّ نظري لحاجة، خصوصًا إنّ أنا أصلًا أنا فعلًا باشرب كافيين كتير أوي لمّا باصحى، عشان أحسّ إنّ أنا عايزة أفوق، عايزة أرَكِّز، وطبعًا أنا باشربه في أوقات مثلًا بالليل، فطبيعي جدًا إنّ أنا هاحسّ إنّ الموضوع بالنسبة لي صعب. يعني بجد حقيقي يعني أنا عايزة أشكرِك على كل النصايح اللي أنتِ قدمتيها لي. أنا بجد هاحاول أعمل كده، بحيث إنّ أنا برضه أرجع أضبط حياتي من تاني، لإنّ أنا بجد حياتي وقفت من بعد ما نومي اتبَدِّل، مأثر على كل حاجة في حياتي، فحقيقي يعني أنا هاحاول أعمل ده على قَدّ ما أقدر، عشان أرجع أعيش تاني طبيعية بشكل جديد، بجد يعني شكرًا جدًا ليكِ من كل قلبي على كل النصايح اللي أنتِ قدمتيها لي.
إمم. بالضبط. أكيد. العفو، علي إيه؟ أنا موجودة أيّ وقت لو احتجتِ أيّ حاجة.